Ma allora, mhmm beh, insomma, mhmm, sì, ci so' state opportunità di parlare del senso della vita, con con molte persone, alcuni diciamo, ehm, e e mhmm, no, e e equilibrati, diciamo da un punto di vista psi psic psicofisico, altri invece con magari, mhmm ehm, così insom
Esatto. Po' scettici, un po' ecco. Ec ah, okay. Ah, addirittura, un po' più estremisti.
Sì, magari insomma più in crisi ecco, più più quindi sai, cioè alla fine non c'è un segreto, non c'è una ricetta, è è l la la bellezza del vivere è proprio quello di riuscire ad essere capaci di prendere quello che arriva senza senza certo che se si fa
Ecco. Ecco, sì. Certo. Però non credi ecco, non credi che qualcuno che si chiuda, no, un po' alla vita, in qualche modo debba essere spronato, no, in anche ad uscire giusto anche così.
Ma sai No, eh, sai, cioè alla fine, è è facile dire, "è bello aprirsi alla vita": finché t'arrivano cose facili, ehm, voglio dire, son bravi tutti, no; eh, e se invece ti apri alla vita e t'arriva solo disgrazie, insomma puoi anche essere puoi anche esser Buddha, che che prima o poi insomma qualcosa
Ecco. Bravo. Sì. Esatto, esatto. Ecco. Anche perché vedi, si ve si vive in lati del mondo in cui la vita, ehm la sfortuna nella vita è relativa, no, a determinate cose, mentre in altri lati del mondo, un po' le guerre, un po' le altre cose, ecco, ognuno si crea un po' il significato della vita come come può, in un certo senso, no?
Ah, no certo, certo. No, no, sicuro, sicuro, qua è una tragedia se non ti funziona il telefono per 1 giorno, dall'altra parte del mondo ti ti bombardano il giardino; per cui no, certo certo, assolutamente. Per cui alla fine, insomma, un un segreto non c'è, però secondo me, la cosa importante è che fondamentalmente, a prescindere da tutte le valutazioni somma, mhmm, ehm, se
Bravo. Capito? Sì. Mh-mh. Si dice no, un po' quel senso, perché ecco hai detto una cosa giustissima della ehm, anche della relatività, no, del della vita che conta. Quindi un qualcosa proprio che non deve mancare nella nella anche proprio nella mentalità di qualcuno che vuole amare la vita qual è?
Eh, il i il fatto di di di essere contenti semplicemente respirando, sì perché si respira, no, per per perché si è co sì sì, penso così.
La consapevolezza quindi. Che bello, che meraviglia. Guarda, io ti ringrazio veramente di cuore per questa chiacchierata. <chuckles>
Grazie a te, a presto.